Então, eu acho que não tá muito, eh, fora do pra padrão, o problema é que o o padrão já tá totalmente descontrolado, sabe. Então o o já virou padrão. <chuckles>
<laughs> Já subiu demais a curva do gasto, né.
Já virou padrão ter com eh, compras descontroladas. Então eu acabo, eh, comprando coisas que não tem muita necessidade, coisas que às vezes eu compro e eu nem lembro.
Me dá alguns exemplos dessas coisas, assim, que você tem comprado.
Olha, a a compras que eu comprei que eu nem lembrava mais: chegou um monte de saco da Shein e aí o meu marido: "Meu Deus, o que que é isso?". Eu já tinha comprado mais um monte de bola de natal, que eu já tinha bolinhas de natal, mas eu quis comprar outras diferentes.
<laughs>
Aí comprei, eh, catnip para os gatos. É é tipo uma ervinha do gato e a eu achei que eu tinha comprado 1, mas eu comprei bem umas 10.
Uhum. Hum, entendi. Então você tá até com você tá até sem controle da quantidade de coisas que você tá comprando, né.
E aí sai colando na casa toda. Exatamente. Aí comprei uma um negócio foi útil, né, eh, aqueles pezinhos que a gente coloca na na cadeira pra segurar, eh, pra não ficar arrastando no chão, sabe, no piso de madeira, pra não arranhar. E o que mais, gente? Comprei bastante coisa, assim, de de bobagem. Comprei um negócio que tira pelo de gato do do sofá, que e das cadeiras também que acabei nem usando tanto, mas é bom, é bom. Porque eu vi um vídeo no Instagram que o negócio tirava todo o pelo do gato, eu falei: "Pronto, eu preciso disso é agora". Já fui lá e já comprei mais aquilo, eh, cada hora que eu vejo uma coisa diferente eu quero comprar. Agora eu tô louca pra ver um um negócio para os gatos correrem, tipo um túnel, mas aí eu fico pensando: "Onde é que eu vou enfiar esse túnel enorme no meio da minha sala?".
Sei. Uhum. Pelo que eu estou entendendo você é a que compra coisa para os gatos, assim, <laughs> o que tiver de gato tiver para o seu gato gato você tá comprando.
Compro, compro coisa gatos para as crianças também, compro muito Lego. Lego, eh, eu gostava na infância e tal, e o meu filho gosta muito. Pensa, eu adoro comprar Lego. Eu acho que às vezes eu compro mais pra mim do que para ele, porque eu adoro montar.